Mm, tama, mm. Sa'kin naman siguro
Mm, ikaw ba? Bukod sa na ang dami mong sinabi. <giggles>
Ang dami kong sinabi, siguro kahit siguro madami akong sinabi meron pa rin akong dadagdag sa aktibidad siguro, sa aktibidad 'di ko alam kung para sa iba an an ano to eh, ah, stress reliever pero yung basketball kasi, eh, adik kasi ako sa basketball. Oh, kahit, kahit nakakapagod na, masaya pa din siya gawin para sakin. 'Di naman siya after work pero ano lang siya, ah, pang weekend lang kasi siya eh, oo.
Ah, sige, sige. Ay oh, meron naman nag talagang nag-ano. Hmm, parang sports na rin. Oo, sabagay. Ako rin naman, may sports din naman nago nagvo-volleyball naman ako pero bibihira nalang nito, oo. Kasi medyo ano na eh, medyo lumaki na ang hirap ng tumakbo-takbo, oo, takbo-takbo, talon-talon, pero minsan talaga, pero sobrang dalang. Nakaka-relax naman siya o kaso sobrang dalang ko nalang kasi siyang gawin.
Pang week, mm. Ah, volleyball. Ah, bihira, oo. <laughs> Ah, takbo, takbo, oo. Mm. Oh, sobrang dalang. Ha mo. Oo, maganda yan siguro sa gawin sa beach 'di ba? Beach volleyball.
Oy, mas mahirap yun. <chuckles>
Ay, mas mahirap kasi sIyempre dun sand, 'di ba sand, 'di ba? Yung sand, oh yung sand. Oo, 'di ano lang, magpaa ka lang 'di ba.
Oo, mas mahirap tumakbo dun. Oo nga, mahirap nga mag tumakbo dun, oo. Mahirap tumakbo sa sand, kumpara kapag kasi may gravity yun eh. Kailangan nung ano, pumwersa ng takbo dun, eh dito nga sa ordinaryong ano, ang hirap ng tumakbo eh. <laughs>
Mahirap pa din, mahirap pa din, oo. Mm. Yes, tama. Oo Ay. Oo, lupa, oo sa lupa. Oo. Tama.
Ayun. Ikaw ba paano ba napipili yung gusto mong gawin kapag hindi ka busy? May iba ka bang gustong subukan?
Mm. Ah, sa pagpili naman siguro de ano, ah, ano kasi ako mahilig kasi ako mag sabi mo nga kanina parang organize kasi ako eh. Ah, halimbawa ang ngayon, ah, nag-movie ako ngayon, next week iba naman.
Mm, mm. Mm, mm. Ah, oo.
Parang more on gala naman with friends, o kaya, ah, the next next week naman is ano naman, ah, magsine kami kasama yung family, ganon. Tapos yung, siguro yung mga yung isa pa siguro yung gusto ko pang subukan siguro yung, siguro mag-travel man lang siguro 'no, kahit once a week man lang o once a month 'no. Kahit diyan lang sa out of town lang siguro.
Mm. Ay, oo. Agree ako diyan. Oo, ay agree ako.
Kasi 'di ba parang libangan lang din naman siya 'di ba pag may libreng oras.